Eee, yas un alhamdulillah sih di ben bener diperbaikin gitu jadi memang, eee, kebetulan kan nih, eee eee, apa namanya anggotanya ini anggota DPR ini, eee, memang deket sama ma masyarakat gitu jadi memang, alhamdulillahnya sesuai gitu sama yang janji-janji dia gitu lah ya gitu, terlepas dari dia kerjanya di, sana di DPR itu bener apa nggak saya nggak tau ya gitu yang penting kan dia memang, sudah mewujudkan janjinya dia gitu kan, heeh, itu sih yang paling penting, kadang kadang.
Oh, heeh heeh. Hmm. Oh iya wah, iya ya. Heeh, iya iya. <chuckles> Mhm. Mhm mhm, iya ya. Menepati ya? Hmm, mmm. Bener sih. Keren sih keren ya, nah dan tapi kalau misalnya menurut Mas nih jadi cara kita sebagai war negara, biar lebih aktif dan sadar nih, biar pas saat mengikuti pemilu gimana ya kira-kira ya?
Mhm. Heeh heeh. Mhm.

Ya lebih banyak lagi orang yang ikut pemilu gitu, mau ikut memilih gitu sih yang terlibat, jadi kan karena kan sekarang aja kemarin terakhir kan rendah juga tuh, eee, orang yang memilihnya gitu, dibandingin sebelumnya malahan. Heeh, partisipasinya rendah gitu makanya sayang gitu kan, itu aja sih.
Eee, iya iya. Mhm. Iya <laughs> bener bu di berita. <laughs> Mhm, betul betul wah, ya seru sih ngobrolin tentang pemilu pagi-pagi jadi rasanya semangat 45 nih Mas bentar lagi Agustus kayaknya. <laughs>
Heeh, iya iya. Heeh <laughs> iya. <laughs> Iya-iya, makanya oke deh. Iya sama-sama Mbak, mat pagi.
Waduh, oke deh, terima kasih sekali loh Mas atas waktunya. Heeh heeh, iya, selamat pagi.